うんうんうん。僕もちなみに、仮想通貨系はちょこちょこ手出してます。
はい。 あ、やってますか？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
いや、ちょっと夢ありますよね。 あ、ビットコインとかじゃなくて、何か別のアルトコインに。
もうかなり。そうですね、かなり特殊なところ行ってたですね。でもなんかそれはでも
ええ、しょうえ、はい、はい。
わある種ギャンブルで、なんか将来に、やく役立つって感じではないなかったかもしれない。
ああ、なるほど。 ああ、なるほど。え、ちなみに何将来のため、何の何をビットコイン以外にも、何積み立てるんですか？
うん。 あ、僕は本当にオルカンぐらいですね。
あ、オルカンぐらい、ああなるほど。
あのなんか、ちょっとなんか 面白いやつがね、これ固有名詞って、ここでなんか固有名詞とか言っていいのかわかんないんですけど。まあ、なんかこう不動産系で、ちょっと面白いやつが別荘のその所有権をなんか分割して購入できるみたいなのがあって。
はい。 ああ、なるほど。 はい。はい。 あう、別荘の所有権をなるほど。
そう、ちょっとやややこいんですけど。<chuckles>
<laughs> むずい。別荘じゃなくて別荘の所有権ですか？
ああ、そうなんですよ。ややこいです。まあ要はそうそう、なんか365日あるじゃないですか、1年間で。
へえ、ややこしいですね。 はい。
で、それを なんて言うんですか、さんびゃくろくじゅうご分割するんですよ。その金額、全体の金額から、全体の金額っていうか。
はい。 ああ。にに日割りするんだ、なるほど。
あ、そうそうそうそう、でなんか1年の1日だけ、この別荘泊まれますよみたいな、そういうサービスがあって。
はい。 ああ、なるほど。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
まあ確かに不動産爆上がりの今、いいですね。<laughs> あ、面白いなあ、将来のため。
そう、<chuckles> ある種、そうそうそう、そうなんですよ。ななんか資産を、そうそう、資産を持つってなんかまあまあ、割と、役立つっちゃ役立ちますよね。
うん、そうですよね。いや、ちょっとそこらへんも結構何て言うんですか、おテテニスやってるんですけど、なんか、とももし将来みんな独身だったら将来共同出資してテニスコートを運営してやろうぜみたいな話は <chuckles>
うん。 うん。 おお、え、テニスコーえ、それはもうあれですか？まあ、もちろんテニス好きっていうのもあると思うんですけど、おお金も結構いいって感じなんですか？
はい、あったりして。 はい。 はい。 まああの、レンタルコートみたいな。

うーん。
やつあって、ま、い1時間いくらでどうぞ、みたいなやってるとこ結構多いので、もうほんとに友達全員独身で金が有り余ってたら、やったら面白いかもねみたいなのが、結構ふざけてみんなで <laughs>
ふんふん。ふんふんふん。 <laughs> いや、でも、めっちゃいいっすね、なんか
そう。
めっちゃいいと思う。なんか、だって、別にとそんなにお金かかんないじゃないすか、家建てるわけでもなければ。
ん、ま、そうですね。コートは、まあまあ、500万弱あれば、別に整備はできるので。
うん。 あ、そそんなもので。意外と
う、そう、なんか、いろいろ種類があるんですけど、なんか、芝のコートだったり、コンクリのコートだったり。
まあ、やすいうんうんうん。 うん。 うん、ふんふん。え、コンクリもあるんですか、コートって。テニス。
なんで、まあ、その ま、ハードコートって言われるやつですね。なんか、その、よく全米オープンとかでよく出てくるような。
へえ。 あああ、ええ、あれコンクリとかなんですね。
はい。あれ、コンクリの上コーティングしてあるんですね、テニス用に。たいやそう、行ったりするので、まあ、面白いかもねみたいな。あったりしてるのと、あと、なんだろう、その、しょうらそう、あと、将来のためっててら、なんか、あれですね、結構、運動部が周りに多いので
ええ、初めて知った。 へえ。え、それ面白い投資ですね、それは。 うん。
みんな、あの、かっこいい男目指して筋トレしてますね。<laughs>
うん。ああ、いや、確かに筋トレも将来のことですね、完全に。
そうなんですよ。あの、貯金って、あの、貯金の金を筋肉の筋に変えてる人は結構いますね。貯筋貯筋っつって。<giggles>
<laughs> いや、だいぶだいぶ貯筋できますね、それ。プロテインとか、いい。や、筋トレは、いいですよね。
そうですね。 あ、はい。ただねそう、大事かなって思って。
ちなみにジムとかも入ってるんですか？
はい。 ジムは、僕、行けてないんすけど、家に結構ごついダンベルがあるので
うん。 はあはあはあはあはあ。
それので、ま、できること頑張って、結構、なんか、最近絞れてきたかなって思ってますね。

ああ。 うーん。 ま、結構遊ぶことはすごい大事だなと思ってて、なんか
ああ。 あ、やっぱり、はい。
僕の中ですよ、もう割とちゃなんか、もう今投資とかすごい流行ってるじゃないですか。
はい。 はい。
なんか実際投資リターンいいと思うんですけど。20代のうちとかは投資しない方がいいなと思ってて、もう完全に遊びにはい。
はい。 ああ、もう、なるほど。有り金全ベットみたいな感じで。<laughs>
有り金そう、有り金全ベットがいい、いいんじゃないかなと僕思ってますね。
ああ、なるほど。いや、そうなんすよね。なんか、結構その、大人になったらってか、社会人になったら、お金は稼げるけど、時間は買えんみたいなことを結構言われて
うん。 うんうん。 あ。うんうんうんうんうん。
そう、なんかグサッときて、もう僕も旅行大好きなんで、結構稼いだ金はすべて旅行に溶かしてる感じってか、この間シンガポールから帰ってきたばっかなんですけど、そうなんですよ、ちょうど一昨日まで海外旅行行ってて。
ふんふんふん。 あ、そうなんですか。ええ。 ふんふんふん。え、うんうんうん。
なので、まはい。
いや、全ベットがいいですよ。
全ベットがいいすかね。一応ね、そう、シンガポールだったらはい。
しかもシンガポールだったらはい。 なんか、もうみんな英語話すじゃないですか。
そうですね。
なんか英語力が上がるというか、なんかある種うん。
ああ、ややっぱありました。そう。あの一応大学受験なんか英語を頑張って、英語が得意だったんで。
うん。 うん。
英語で頑張って入った身なんすけど、シンガポール英語が、まあ、聞き取りづらくて、ちょっとびっくりしましたね、やっぱり、いい経験だったなっていう
ああ、なんか 割となんですか、中国の方がとかが多いんですよね、アジア系の人が。